Oh, jadi, kamu sebenarnya tuh kayak, eee, mimpi kamu itu ke UniSafe-nya? Eee, NGO yang besar itu kan, eee, tapi, karena kayaknya itu agak ini, kamu coba ke, eee, lembaga yang sama kurang lebih, tapi yang masih di Indonesia, yang skalanya lebih kecil, gitu.
Iya, benar, ke UniSAFE bisa, WHO bisa. Heeh, benar benar, sama aku juga mungkin ngikutin, eee, beberapa event-event atau acara-acara volunter kali, yang bisa menunjang hal tersebut, gitu.
Oh, oke, terus akhirnya gimana, bisa masuknya ke yang lembaga di yang di Indonesia itu?
Mmm. Eee, se untuk sekarang alhamdulillah aku masih berproses lagi balik-balik balik lagi Kak ya. Mmm, tapi aku udah banyak cukup mengikuti pengalaman-pengalaman kayak volunter, kayak, mmm, pokoknya hal-hal yang bisa menunjang aku, eee, lebih baik lagi ke arah situ gitu loh. Aku ngerti banget, dan dari selama proses aku berjalan ini, aku ngerti banget untuk mencapai hal itu tuh memang butuh waktu gitu loh Kak. Jadi, belajar dari pengalaman yang kemarin kan aku sempet kayak, "Ah udahlah, eee, kayaknya ini nggak ada arahnya deh," gitu loh, "kayaknya ini nggak ngarah ke situ deh." Itu tuh kayaknya, mmm, aku yang terlalu nggak sabaran juga gitulah. Jadi belajar dari yang kemarin, aku kayak, sekarang tuh kayak, ya udahlah gitu loh, kayak berproses ajalah, gitu, nggak terlalu yang gimana-gimana gitu.
Oh, jadi sekarang tuh kamu lebih ke kalau yang se dulu itu sebelumnya tuh kamu tuh kepengen langsung direct gitu ya, langsung masuk ke situ, gitu. Sekarang kamu nyadar bahwa, e mungkin nggak bisa direct langsung, mungkin kayak, eee, kita coba dulu pengalaman, nyari pengalaman di sini, misalnya gitu, yang kurang lebih modelnya sejenis gitu, oke. Nah menarik menarik nih. Nah, aku penasaran, waktu kamu mulai ketika kamu mulai menghadapi rasa takut gitu, ketika kayak, eee, "Kok apa yang aku cita-citakan tuh, kok kayaknya nggak bisa ya ini ya, kayaknya nggak bisa masuk gitu," itu, eee, ada nggak pengaruh lingkungan sama kamu, dalam artian kayak pengaruh teman-temanmu mungkin, atau keluargamu, itu ada yang, e gimana, apakah mereka tuh ngeresponnya tuh, ya nyemangatin kamu ataukah malah kaya kayak, e "Iya sih, kayaknya kamu nggak bisa deh, pindah aja," atau kek gimana tuh?
Mhm mhm. Benar. Iya, betul betul. Benar banget, mmm. Mhm. Iya. Oh, iya.